Ähm, ne, bei Freunden, ne, bin ich eher dankbar, wenn ich mir: „Boah, was hast 'n du heute an? Das passt ja gar nicht zusammen, die Farben.“ oder so was. Äh, oder: „Deine Haare gefallen mir heut gar nicht.“ Dann kann ich damit eigentlich ganz gut umgehen oder wenn Familienmitglieder das sagen, dann denke ich mir: „Oh, ja, hm, hast du eigentlich recht.“ Es ist meistens Fremden, äh, wenn ich nicht wenn ich, äh weil ich weiß ganz genau, Freunde und Familienmitglieder meinen das nicht böse. Ähm, und bei Fremden so, wenn ich immer das Gefühl habe: „Oh, die gucken mich grad an, irgendwas ist bestimmt falsch mit mir oder irgendwas passt nicht,“ oder dann nehme ich das halt direkt super, super persönlich, grade weil die mich nicht kennen und ähm, ja, dann ist da ist es immer 'n bisschen schwieriger, hm, dann damit klarzukommen, ja.
Ah, okay, also, ich höre grad so 'n bisschen auch, wie du's formuliert hast. Ähm, als ob du dir was, also, ich will nicht sagen, dass du eben was Böses und erstellst, aber die k die könnten was Böses denken. Warum sind denn die Fremden so wichtig? K k können dir doch egal sein eigentlich, oder?
Mhm. Mhm. Ja, eigentlich schon, ne, sage ich meiner Mama auch immer. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich will auch mal irgendwie perfekt wirken nach außen für jeden, ähm, nicht nur unbedingt für, ja, Partner, Freunde, Familie, sondern auch irgendwie, ich will vielleicht so 'n Image nach außen tragen kann sein. Ähm, ja, vielleicht ist es sogar das, <chuckles> wenn ich da grad drüber nachdenke. Ich will, glaube ich, äh, Anerkennung auch von Fremden, dass die irgendwie aufschauen und sagen: „Boah, die ist ja cool drauf,“ oder „Boah, die ist ja hübsch“ oder irgendwie so was. Ich habe da mal so 'n Drang nach Anerkennung, selbst wenn's irgendwie, ja, Fremde sind, mhm, tatsächlich.
Ja, okay, ähm, ist ja also, ist sehr gute Selbstbeobachtung schon mal. Äh, ist es war das vielleicht in d in deiner Fa äh, Familie so, dass es irgendwie also, manchmal gibt's nur so Familien, wo dann auch das offen ausgesprochen wird. Äh, was denken denn die Nachbarn da so? Also, es g g g gibt's so Muster in deiner Familie, dass du das vielleicht von Fa von Kindheit auch schon so kennst?
Mhm. Ja <chuckles> Na ja, eigentlich eigentlich gar nicht so. Mh-mh, mein ne, eigentlich wirklich gar nicht. Ich wurde auch nicht so erzogen. Also, ich war sehr, sehr ja, alles war immer so schön in meiner Kindheit und so. Von daher, ich war auch nie mehr unter Druck oder so oder ich wurde nie unter Druck gesetzt, dass ich irgendwie was Bestimmtes abliefern muss oder manche bei manchen Familien ist es ja so, dass die, wenn die Kinder nicht mit gut Leistungen nach Hause kommen, dann gibt's Ärger oder a andere Sachen, die denen dann da blühen oder so. Ähm, bei das war bei mir nie so. Ich habe nie Druck von zu Hause verspürt oder von daher verstehe ich auch gar nicht, warum sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren, weil ich, wie gesagt, das ich war ja nie so. ich habe angezogen, was ich wollte, ich habe meine Haare entweder, ich habe sie gemacht, oder ich habe sie nicht gemacht. <lip trill> War mir eigentlich ziemlich egal. Und mittlerweile, mir ist alles f m so fast schon so übertrieben wichtig, wie ich rüberkomme, wie ich aussehe, wie ich wirke Ähm, ja.

Hm, voll, ja. Ja, auch wenn ich neue Menschen kennenlerne, ich also, wenn ich merke, da ist jemand, der der ist so, wie er ist und der ist pur, dann erlaube ich mir das auch zu sein, wie ich bin. Wenn jetzt so jemand ist, der ist eher so 'n bisschen ruhiger, zurückhaltend, dann verändere ich mich 'n bisschen und bin auch dann eher ruhiger, zurückhaltend und, ähm, ja, nicht so „da bin ich“, wie ich eigentlich sonst so bin und also, ich ich ja, ich zwinge mich sogar manchmal, wenn ich neue Menschen kennenlerne, vielleicht so 'n bisschen weniger ich zu sein. <chuckles> Vielleicht sogar einfach nur, weil ich Angst habe: „Boah, die wenden sich, vielleicht ab, sogar viel schneller als meine anderen Freundinnen da damals oder Ex-Freundinnen.“ Ähm, ja, also, das ist sogar schon, wenn ich neue Menschen kennenlerne, dass ich mich so 'n bisschen zurückhalte, so vor allem zu Anfang, mhm.
Okay, also, da ge äh, m müssten wir bisschen mehr Zeit haben, da noch, äh Natürlich gibt's Möglichkeiten, das alles, ähm, ein bisschen aufzulösen. Aber jetzt mal so grundlegend gibt's, also, so 2 Impulse, die ich dir vielleicht ganz gerne mitgeben würde. Das 1. ist: Akzeptiere, dass du in verschiedenen Situationen in verschiedenen Rollen bist. Also, bist in der einen du bist in der Rolle Freundin und und Tochter sowieso, aber eben auch in der Rolle Studentin oder vielleicht auch Arbeitskollegin.
Ja. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Mhm.
Und jede Rolle hat andere Erwartungen und, dass du das von vornherein trennst, also: „In den Rollen erlaube ich mir, mich s mich zu zeigen, wie ich bin. Dann ich erwarte also ich ich traue also, ich, ähm, mute mir den anderen auch zu andersrum, äh, mich den anderen zu, so rum.“
Okay. Ja. Mhm. Ja. <chuckles>
Weil sonst sind's die falschen Freunde. Also, wer darf ich mich da so zeigen oder dann dann dann dann sind's auch die falschen Menschen, auch wenn's wehtut, wenn sie gehen und klar, es gibt andere Felder, wo wir uns an bestimmte Regeln halten m müssen in gewissem Rahmen und dass du dir sagst: „Okay, jetzt gehe ich bewusst in die in äh, die Uni. Da bin ich jetzt einfach mal die nächsten 3, 4 Stunden 'n bisschen angepasster.“
Okay. Okay. Okay. Ja. Ja. Okay.
Und geh dann aber da gezielt wieder raus. Wenn die Uni rum ist, dann sagen: „Okay, jetzt darf ich wieder diesen grauen Kittel gedanklich ablegen. Jetzt bin ich wieder die Pipi Langstrumpf.“
Mhm. Okay.
Und dass du's dass du so 'n bisschen spielst zwischen den Rollen und
Okay, interessant.
ähm, Teil 2 ist, dass du also, du hast 'n 'n der der Fokus ist viel zu stark auf die anderen. Was denken die anderen? Du kannst sowieso nicht allen Menschen gefallen. Also, maximal kannst du 'n 1/3 gefallen. Das ist, also, statistisch eh klar, also, s psychologisch klar.
Ja. Ja. Okay.
Und sag auch da: „Ich zeige mich, wie ich bin und wenn Kritik kommt, überlege ich mir selbst ich entscheide, ähm, wie die Kritik wirkt. Ist es was, was persönlich gewesen sein kann? Ist es was, äh, gerechtfertigt ist?“ Und manchmal sind Menschen einfach nur unachtsam, weil sie selbst gestresst sind, keine Ahnung was. Also, über übergib dir selbst die die Wertungshoheit über das, was die Menschen sagen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja.

Ja, hi. Ähm, ich, ja, muss mir da mal was von der Seele reden, was mich schon, äh, ja, die letzten Jahre über beschäftigt. Also ich, äh, studiere seit, äh, ja, so knapp 3 Jahren, ähm, bin auch fast fertig mit dem Bachelor und, ähm, über die letzten 3 Jahre hat sich das so hingezogen, dass ich wirklich Angst habe, entweder, ja, überhaupt mit irgendwelchen Abgaben anzufangen, die man also s ich studiere ja in Schweden und da gibt's ganz, ganz viel mit, ähm so, die Prüfungsleistungen sind meistens so, ja, dass man halt Paper schreiben muss, Hausarbeiten, ähm, und so was alles. Ähm, so sind eigentlich die Prüfungsleistungen und ich habe das zieht sich schon die ganzen Jahre über, dass ich so Angst habe, das erst mal anzufangen und dann das abzugeben, wenn ich dann irgendwas aufgesetzt wenn dann so irgendwas geschrieben habe. Ich habe immer Angst vor, ja, schlechter Kritik, ähm, vor Bewertung und, ähm ja, das, äh, zieht sich schon mein ganzes, äh, Sch Studienleben so durch, dass ich immer die Angst habe, nicht gut g genug zu sein und vor allem nicht so gut wie die anderen in meiner Klasse.
Okay, ähm, ey, ist das k kennst du das schon aus außerhalb des Studiums auch? Also schon war das schon in der Schule so oder auch vielleicht auch an deiner Kindheit oder so, dass irgendwie, ähm also, kennst du das Gefühl daher?
Ähm, ja, also so Bewertung. Ähm. In der Kindheit ich war sehr, ja, ich war sehr, sehr unbeschwert, äh, ich war sehr frei. Ich mir noch nicht so viel Gedanken, so, gemacht. Ich war immer sehr fröhlich. Dann irgendwann später, als ich so, ja, anfing, mich für Jungs zu interessieren, mein Aussehen zu interessieren ähm, ich wollte immer, ja, die Schönste sein und so und ich hatte da auch immer Angst, bewertet zu werden tatsächlich, äh, negativ. Und ich wollte immer, ja, positive Rückmeldungen bekommen. Also, ähm, das, ja, hat auch bisschen was mit meiner Persönlichkeit zu tun so. Ich habe bin ja, ich bin 'n sehr unsicherer Mensch g geworden im Allgemeinen, glaube ich. Äh, ich ich war damals überhaupt nicht so und deswegen habe ich, ja, immer Angst ja, andere könnten irgendwas von mir denken, was nicht so gut ist oder, ähm, sehen mich nicht so, wie meine besten Freunde mich sehen oder und halt eben auch an der so uni-mäßig. Ich habe immer Angst, ja, Sachen abzugeben, dann irgendwann, wenn ich dann mal fertig bin mit irgend so 'nem Paper und ich habe dann halt Angst, schlecht bewertet zu werden. Ja, das ist so 'n bisschen also so Aussehen-mäßig und so, ja, Aufgaben an der Uni. Ja, das sind so diese beiden Hauptdinger, sage ich mal. Mhm.
Okay, aber das heißt, ähm, in deinem Freundeskreis, oder sowas, hast du diese Angst nicht? Da bist du kannst auch mit Kritik umgehen, wenn jemand sagt, ja, was auch immer, wenn's ums Äußere geht ist das nicht das Thema?